Hı hı.
Eee, daha çok özgürleşiyorsun ve yaratıcılığın daha da çok artıyor. Hani, burada, tabii iş işin şey kısmı da var: Hani senin zorladıkları bir kısıtlama tabii ki yıpratıcı oluyor, eğer mücadele edebileceks et edemeyecek durumdaysan yapacak bir şey yok ama mesela kendini kısıtlayabildiğinde, kendin bir disiplinle tuttuğunda aslında kişinin yaratıcılığı bir miktar da olsa artıyor. Bu çok katı bir disiplin olmak zorunda değil ama sağlıklı rutinler, örnek veriyorum.
Hı hı. Hıı. Anladım. Hı hı. Yani, evet, mesela, hani, var mı senin bu tarz rutinlerin? Bi e bilinçli olarak kendini bazı konularda kısıtladığın ve özellikle yaratıcılığını arttırmak için yaptığın rutinler var mı gerçekten?
Yani, örnek vereyim Eee, var. Eee Eee, şöyle s